Mm.
Ano-anong playlist, ano, ah, magbigay ka nga ng mga 1 o 2 kanta na ilalagay mo. Halimbawa, magro-road trip kayo.
Siguro ano, more on OPM like sa, ah, kay Rico Blanco, ano pa ba, ah, sa Sponge Cola, mga gano'n. Meron din akong recently na napakinggan nanggaling sa Four of Spades. Ah, ano 'yun, Come Inside of My Heart ba 'yun, more ano bang sp 'di ko alam 'yung title talaga, pero ang ganda, ang ganda ng ano vibes nya. 'Di dati kasi hindi ako masyadong ano sa OPM kasi nga halos ng lahat ng pinapaaral na kanta, eh, more on international talaga kasi oo. Kasi international din 'yung mga, alam mo, mga guest, ganiyan so, hindi ako masyadong ano. Pero nung parang napadalas kami sa mga resto bar na puro lang mga Pinoy, ganiyan, 'yun 'yung mga request na more on Bamboo, ganiyan. So, dun dun oo.
Mm. Oo. Mm. Puro, ah, foreign, oo. Mm. Mm. Uh-huh. So, ano na, nahumaling ka na sa OPM.
Oo. Kaya, "Okey, okey, okey din pala," sabi kong ganiyan. "Marami rin palang maayos na mga OPM artist," sabi ko. Marami rin pala silang mga kanta na alam mo 'yun, 'yung 'pag pinakinggan mo, "Wow, OPM pala 'to," ganun. <laughs>
Mm. <chuckles> Na ano, na na nadiskubre mo 'yung ano, 'yung mga talento ng OPM.
Oo. Na-unlock ko sila. <laughs>
Oo. Eh, eh, 'yon 'no sound trip gano'n ano, so medyo OPM 'yung ilalagay mo. Pero 'eto, 'eto, ano 'to, kinakahiligan ng Pinoy ito, eh, 'yung mga senti songs.
Mm. Mm. <laughs> 'Pag ano 'no, 'yung ta parang 'pag gusto mong magpanggap na parang nasa music video ka. <laughs>
'Di ba? 'Pag Oo, 'yun, mismo. 'Di ba 'yung 'pag nasa ano ka, nasa nakatingin ka sa salamin, sa sasakyan, gano'n. Oo.
Oo, oo, s oo, o kaya nasa ka nakasakay ka sa bus, <laughs> naka-earphones. <laughs> Feeling main character. <laughs> Ano
Mm. Oo, 'di ba? <laughs> Oo, 'yun mismo. Oo, ganun. 'Pag 'pag ganun, may playlist ka bang gano'n or kung gagawa ka ng playlist na gano'n, anong anong puwedeng ilagay?
Siguro sa mga ganun, um, hindi, ah, masyado nga gaya nga sabi ko masyadong ano, broad 'yung taste ko sa music. Siguro more on The Jets, The Jets ako diyan, ano pa ba, um, um, <tsk> mga MYMP, mga ganun. Oo, 'yan. Oo. Si Sitti, <laughs> 'yan. 'Yan sila Nina, 'yan mga ganiyan para feeling ano, or si Kyla, alam mo na 'yung mga pang emote-emote niyang kanta, mga gano'n siguro 'pag pang senti-senti or Moonstar88, ganiyan. <laughs>
Oo. Okey. Ah, oo, 'yan. Mga classic 'no. Ayan. Oo. Sila Nina, 'yung mga gano'n. Mm. Mm. Oo. Oo 'yan, oo nga mismo, 'yan maganda nga 'yang naiisip mong ano, playlist na 'yan. Ah, ma matanong ko ano, 'di ba siyempre na na nauso na 'yung ano ay teka, nung nagbabanda kayo meron ng mga music streaming ano?
Oo. Mm.

Depende sa kung anong gagawin ko ng araw na yun. <laughs> Oo like
Okey, okey, so so let's say ano, let's say workday, ano ang ano ano ang playlist mo?
Hmm, 'pag w workday parang more on relaxing vibes tayo kasi alam mo na siyempre nakaka mapapagod at mapapagod ka magtrabaho so kailangan mo ng something relaxing, so more on ano tayo diyan, ah, Bread, Air Supply mga ganong klaseng vibes para relax lang oo. Pero kapag ka ano naman, ah, sabihin na nating maglilinis ng bahay yan, general cleaning, kailangan yung mga papakinggan oo upbeat or more on minsan mga Rap kasi sinasabayan para alam mo yun ganahan maglinis. <laughs>
Oh, okey. Mhm. Okey. Mhm. Yan okey, mhm. Upbeat. Ay <chuckles> oo. Tama, saka ano eh, pag kumakanta ka minsan hindi mo na maalala yung ginagawa mo eh oo.
Oo, tama yan lalo na pag yun nga kagaya ng sinasabayan mo kumanta hindi mo namalayan natapos mo na pala to tas nandun ka na sa kabilang lilinisin so depende talaga depende sa mood oo depende sa oo depende rin sa anong kaganapan ng araw na yun pero minsan
Mhm. Depende sa ano sa mood, mhm. Oh.
Um kadalasan pag kunyari may mga may mga kanta ako na napakinggan tas okay siya sa pandinig ko nilalagay ko siya sa playlist na papakinggan ko for later ganon. Kunwari narinig oo narinig kunwari narinig ko siya tong kanta na to tas naalala ko yung lyrics lang ganon, isi-save ko siya isi-save ko siya tapos ang gagawin ko hahanapin ko siya ano kayang title ng kanta na to hanapin ko sa Google tas pag nakita ko na, yun lalagay ko siya sa playlist na for later para alam mo yun pakinggan ko, kadalasan ganun pag nagagawi ako sa mall ganyan lumalabas mhm. Pag may narinig pag may narinig lang ako tapos parang sabi ko okay yung kanta na to hindi ko pa to narinig dati parang ganun tas lalagay sa playlist for later.
Ah, meron kang ano ah, okay. Oo, tama oo. Oo. Mhm, pag may narinig ka lang na tumutugtog, mhm. Hmm. Okay. Napapakinggan mo naman yung for later na playlist mo?

Minsan. <laughs> Pero minsan kasi hindi gano'n kadalas, mas madalas ko pa rin pinapakinggan, alam mo na eh, siyempre nakasanayan mong pakinggan, yung talagang, alam mo yun, yung true, yung mga palagi mo na talagang naririnig, yun. Pero, as much as possible talaga, tina-try ko na yung pakinggan yun kasi nga, napukaw niya yung atensyon ko, gano'n. So, tingin ko maganda siya.
Ah. <laughs> Oo. Yung mga go to mo. Mm. Okey. So, 'pag 'pag sa mga kanta halimbawa, ayan, nabanggit mo kanina, 'pag workday makikinig ka ng mga medyo mellow, yung mga relax, chilax, nabanggit mo, ano ba, Bred, yung mga gano'n, Air Supply. Ah, meron ka bang specific na genre para do'n, halimbawa, gano'n, ano ba ang panahon ng ano, Bred, ah, Air Supply, mga 70s ganiyan, kailangan ba galing galing sa panahon na yun yung pakikinggan mo, pare-pareho sila?
Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, mga ganun. Oo, <chuckles> oo. May meron din kasing parang, ah, di ba, sa minsan 'pag nakikinig tayo like for example sa YouTube or Spotify, kunyari, ah, nakinig tayo ng Air Supply, automatic di ba, parang or minsan madalas, ah, yung susunod na kanta, eh parang, alam mo yun, ka-vibes nung kanta na yun, parang ka-genre ng kanta na yun, oo. Kaya mins kaya nakakatuwa kasi minsan hindi ko pa napakinggan 'tong kanta na 'to, pero dahil yun, alam mo yun, parehas sila ng vibes ng usually kong pinapakinggan, nilalagay ko nalang din siya sa playlist para napapakinggan ko siya ulit, gano'n.
Okey. Mm. Mm, yung mga suggestions. Oo. Oo. Okey. Okey, yung eh nabanggit mo sa Spotify, ano, or sa ibang mga streaming mu ah, music streaming apps. Kasi, di ba, meron sila yung iba meron yung suggested na playlist, di ba, yung nabanggit mo nga may suggestion. Ah, ginagamit mo ba yun, halimbawa, let's say yung playlist nakalagay 70s ganun, soft 70s yan, ganiyan. Yun ba, pakikinggan mo ba yun or ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung bubuo ng sarili mong playlist, ikaw yung namimili ng mga kanta?
Mm. Mm. Mm.